Đương nhiên là không thể nào mà thuận lợi hoàn toàn được. Ờ, ờ, có những người đồng nghiệp thì đương nhiên là họ rất là dễ thương, ờ, họ cũng giúp đỡ mình rất nhiều, mà đương nhiên cũng sẽ có những người tính này, tính kia. Nói chung mình không gặp người xấu, mình không gặp người xấu nha, nhưng mà chỉ có cái là cái tính cách của họ khác nhau, và đôi khi có những cái hiểu lầm giữa mình và họ. Đó, ví dụ đi, mình có, ưm, một cái, à, người làm ở phòng khác, đó, thì, ừm, cái người này là, ờ, kiểu như là, hay nhờ lắm. Ờ, hay nhờ cái này cái kia, hay nhờ cái này cái kia, thì lúc đó là mới nhờ mình, ờ, kiểu như là, nhờ mình làm cái n à, làm cái chuyện này chuyện nọ. Thì mình nói là, ờ: "Mình bận lắm, mình không có đủ thời gian để làm thêm cái chuyện đó đâu. Mình ờ, bạn tự sắp xếp mà làm đi." Thì cái người đó mới nói là "Ủa, ngồi ở đây á thì, ờ, nhiều khi, ờ, đâu phải lúc nào cũng hổng có thời gian, ơ, rảnh đâu. Nhiều khi tôi ở trên kia á mà tôi còn nghe cô ở dưới này cô hát nữa mà, cô hát tức là cô rảnh.". <laughs> Tại nhiều khi á bạn, ờ, ví dụ mình, ờ, mình làm mà mệt mỏi, căng thẳng quá thì mình cũng có khi là mình hát thiệt. Nhưng mà mình hát thì đâu có nghĩa là mình rảnh rỗi, hông có chuyện làm đâu. <laughs> Thì nhưng mà người đó lại nhận xét như vậy, thì đó là một cái một cái mà mình đã gặp ở trong cái chỗ làm và lúc đó mình cũng cảm thấy cũng khá là ờ, ờ, cũng khá là khó chịu. Ừm. Ừm, khó chịu.
Ừm, đúng đó. Ừm. Ừm, tất nhiên. Ừm. À, ừm. À, thì ra vậy. Ừm. À, hay sai vặt ha. Ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu. <laughs> Ờ. <laughs> À, hiểu nha. Hơi khó chịu ha. Ừm, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đôi khi, à, có những cái chỗ làm mới nè, rồi có những cái môi mối quan hệ mới và cái cuộc sống nó thay đổi như vậy, thì không phải lúc nào thì có nó nó nó phải là nó thuận lợi ha, như lúc đầu ha. Thế thì ừm, thế thì chờ có lúc nào á, là bạn là hối hận hông, à, là thấy mình là nên quay lại cái công việc cũ không bạn?
<laughs> Đúng mình rồi. Ừ, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Ồ! <laughs> Hông bạn ơi, hông có hối hận. Đến bây giờ thì mình nhìn lại công việc cũ của mình, thì mình rất là mừng là mình đã ra quyết định ngày hôm đó bạn à. Ờ, ừ, bởi vì thực sự là mặc dù là mình bây giờ mình đi làm ở nơi mới cũng gần 10 năm rồi, và mình cảm thấy là mình vẫn, à, yêu cái vị trí của mình, yêu cái công việc của mình. Chứ mình, ờ, không cảm thấy là mình đi làm mà, à, mệt mỏi và áp lực nữa.
Ừm. À. Ừm. Ừm, 10 năm rồi.

À, thì ra là vậy ha. Làm nhân viên văn phòng thì sẽ có rất nhiều thay đổi lớn so với công việc của bạn nè, đúng hông nè?
Ừm! Đúng rồi. Mà ban đầu á, mình lo lắng lắm bạn. Bởi vì thực sự là mình chưa có bao giờ làm nhân viên văn phòng hết, mà, ờm, có cái điều như vầy, đó là, cũng cũng may mắn cho mình, đó là bởi vì trong quá trình mà mình đi làm ở bên ngoài đó, thì mình rất là để mà học thêm. Thế là mình học thêm những cái như là về, ờ, vi tính ứng dụng văn phòng nè, rồi mình học thêm về những cái bằng như là thiết kế, rồi, ờ, ờ, sử dụng, ờm, ờ, máy tính này nọ. Nói chung là mình học nhiều bằng lắm, và lúc đó nha nó mới phát huy tác dụng á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ồ! Ừm. <chuckles> Ừm. Nói chung là mình cũng có chuẩn bị trước rồi đó ha, cho nên là mình mới, a, quyết định để mà ừm, ờ, tình cờ chuẩn bị và quyết định thay đổi như vậy ha. Thì lúc đó là bạn có cảm thấy như thế nào hông khi mà mình thấy cơ hội đó? Và bạn làm làm thế nào nè để mình quyết định nè, khi mà đứng giữa cái lựa chọn là mình nói chung là mình đang đi làm đi ha mà tại sao là bạn nói chung là mình nhảy qua cái công việc khác đi? Lúc đó mình cảm thấy như nào mà mình quyết định như vậy?
<laughs> Tình cờ chuẩn bị. <laughs> Ừm, tình cờ chuẩn bị. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Lo lắng lắm bạn ơi! Nói chung lo lắng và mình băn khoăn nhiều lắm. Tới nỗi như vậy nè, mình kể cho bạn nghe, mình nói với sếp sếp tương lai của mình á, mình nói như vầy nè, à, mình cũng trình bày rất là thật luôn: "Đây là một cái cái lãnh vực mà em chưa bao giờ làm, nhưng mà nếu được á, thì chị cho em 1 tháng để thử việc nha. Đó, nếu như mà trong 1 tháng thử việc đó chị cảm thấy là em làm việc không được, thì em có thể em quay lại em làm cái công việc của em." <laughs> Kiểu là như vậy. Thế thì sếp của mình lại cũng là một người thông cảm, thông cảm bạn. Cám ơn sếp rất nhiều! Đó, thông cảm và cho mình 1 tháng. Thế thì là 1 tháng trôi qua thì mình cảm thấy là mình mình mình cứ làm việc, làm việc, làm việc, thì hông biết là sếp có thấy được không, nhưng mà sếp vẫn chưa đuổi. <laughs>
Ừm. Đúng rồi đó. Ê. Ồ. Ừm. Ờ ha. <chuckles> Ừm, hiểu. Ừm. <laughs> À, hiểu. Ừm. Đúng rồi đó. À. Ừm. <laughs> Vậy là cũng rất là may mắn rồi ha. Nhưng mà á khi mà mình, à, nhận được một cái cơ hội nhỏ nha, mà thay đổi lớn như vậy á, thì, à, cái điều gì mà bạn quyết định là chuyển sang một cái công việc mới luôn? Chắc có phải là vì tiền hông, hay là cái công việc là môi trường ở đó như thế nào? Vậy theo là làm sao?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Thực sự, ơ, mà nói là tiền á thì cũng không phải tiền, bởi vì cái bậc lương của mình ở bên ngoài á, mình mình làm mười mấy năm rồi mà bạn, cao, làm cao chứ hông có thấp đâu. Đó, nhưng mà bởi vì như lúc nãy mình có chia sẻ với bạn đó, mình đi làm mười mấy năm rồi, cho nên có những vấn đề á thì người ngoài cứ nghĩ là không có, ừ, người ngoài thì cứ nghĩ là công nhân viên chức là cái vị trí đó là OK quá rồi, tốt quá rồi. Nhưng mà khi mà mình làm việc chỉ có nhiều vấn đề lắm, mình không có thể nào mà chia sẻ hết được, nhưng mà nó cũng đã tích tụ qua rất là nhiều năm. Đôi khi mình đi làm mình thấy nản lắm, mình hổng thấy niềm vui. À, và đó là cũng là một trong những cái lý do mà mình đã chọn qua một hướng mới, mặc dù là mình cũng rất là băn khoăn là không biết cái lựa chọn này về tương lai nó nó có thực sự là nó vui như là mình mong muốn hay không. Nhưng mà may mắn là nó có nhiều thay đổi lắm đó bạn.
Ừm. <chuckles> Ồ! Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Chắc là chán ha. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm, đúng rồi đó. À. <chuckles> Ừm. Ừm. À!

Đúng rồi đó, tức tức là trong cuộc sống hàng ngày thì không chỉ là công việc thôi, là mình cũng phải là nâng cấp bản thân nè ha, trôi trau dồi kiến thức nè, để mà cái cơ hội đó nó tới á thì mình mới nắm bắt được. Nhưng mà mình thấy là một số nhiều người á nha, khi mà cơ hội đến như vậy họ có đầy đủ những cái kỹ năng rồi, nhưng mà họ đã làm một cái công việc đó nhiều năm rồi, thậm chí là 20 năm luôn. Khi mà, ừm, cơ hội đến thì họ không dám gọi là bước ra khỏi vùng an toàn á, thì bạn có cái lời khuyên nào hông? Tại vì rất là nhiều người trong cái tình cảnh đó đó nha.
Ừm. Chính xác bạn ơi. Ừm. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm, chính xác luôn á. Rồi, có, có. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi, thiệt sự nha, như lúc nãy mình nói với bạn á, nếu mà mình hổng có biết trước chỗ đó, chưa chắc mình đã đã dám nghỉ cái chỗ này để mình đi sang chỗ mới đâu bạn. À, vậy thì lời khuyên của mình ở đây á, nó nó như thế nào nhỉ? Nếu như bạn đủ trẻ á nha, bởi vì cái độ tuổi tuyển dụng bây giờ là nó bắt đầu giới hạn từ 35 rồi đó. Nếu như mà bạn đủ trẻ thì bạn hãy nghĩ tới chuyện đó. Còn nếu như mà thực sự cái cái nơi mà bạn đang làm việc không đến nỗi quá tệ, không mang đến cho bạn một cái cảm giác gọi là quá bức xúc á, ờ, thì, ừm, bạn cũng có thể là bạn tiếp tục gắn bó, để có thể tìm thêm những cơ hội mới từ chính chỗ làm của mình, thì tốt hơn là bạn, ừm, cố bạn chạy theo một cái chỗ làm mới, mà thực sự chưa chắc nó đã đáp ứng được cái nhu cầu của bạn.
Ừm. À. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, hiểu. Ừm. Ừm, đúng rồi đó nha. Thì trong cái chà cái tuổi độ tuổi thì cũng phải tùy thuộc vào độ tuổi nè, nhưng mà quá thì đôi khi là cơ hội và cái sự mà may mắn thì nó cũng không có nhiều, cũng không phải là giúp được ha. <laughs> Kiểu như là mình cũng phải biết mình ừm.
Ừm, đúng rồi bạn. Ừm, ừm. Chính xác rồi. Mình thấy mà mấy bạn nhỏ bây giờ đó, ờ, mấy bạn nhỏ bây giờ thì nhảy việc nhiều lắm, mà nhảy việc như vậy nhiều quá cũng không nên đâu. À, nhảy việc nhiều quá mình chưa có kịp thể hiện được bản thân, chưa chắc là ở cái chỗ đó bạn không có cơ hội thăng tiến. À, nhưng mà bạn đã vì một cái lý do gì đó mà bạn đã vội chuyển sang một công việc khác, à, thì đôi lúc cũng phải cân nhắc thật là kỹ.
Ừm. À, hiểu. Ừm. Ừm.